Слушай, как вот вернуть утраченную связь с друзьями или семьей?
Я думаю то, что главное сделать 1 шаг, а, потому что, если это близкие, друзья, члены семьи они также этого хотят, они также об этом думают, но вопрос только в том, чтобы к кто-то, э, сделал 1 звонок или написал.
Ну да, возможно. Слушай, а у тебя вообще, ну, были такие ситуации, что ты как-то потерял связь, там, с родственниками или с друзьями?
М, да, я думаю у многих такие ситуации случались, э. Ну, у меня сразу приходит в голову с моим 1, наверное, действительно, близким другом, э. Мы общались с самого детства. Ну, не с самого детства, это примерно, там, с класса 6, наверное, да? И вот, э, самый осознанный, э, возраст, э, старшие классы у нас уже проходили всегда вместе. Вот и в студенчестве мы как-то поссорились., Ну, такая серьезная тема была для ссоры.
Мгм.
И перестали общаться и не общались, я не знаю, ну, года 4-5, наверно. Ну вот обида была.
Так это вот на фоне этой ссоры, да, то есть вы сильно обиделись друг на друга и после этого вообще не общались.
Ну да, как всегда, после каждой ссоры каждый считал себя правым, и вот не общались. Но как-то раз в я, вот когда был дома один, что-то у меня вот ностальгия, чувства, и я не раз об этом задумывался, почему как бы нам не созвониться, не встретиться и, там, не поговорить. На протяжении х вот этих, э, 5 лет, когда мы не общались. 1 000 раз об этом задумывался в в абсолютно разных ситуациях, там, когда ехал в метро, за рулем, не знаю, когда ел, вот. Но никогда
А что останавливало, если ты об этом так вот часто вспоминал, почему ты за эти 5 лет?
Ну, это, зна знаешь, это вот, наверно, зачастую, это гордыня. То, что вот как это? Я был прав, я я 1 не напишу, э, не позвоню. Вот, э, в таком роде, наверное. И когда ты вот через это переступаешь, ну, я, в частности, переступил это, там, выпив пару бокалов вина, а, в одиночестве, и такой, и как-то попала мне или то ли в ленте, то ли, э, ну где-то в соцсетях. Я думаю: а что а что, мешает? Вот, ну, мы живём 1 жизнь, и щас мы столько не общаемся, хотя у меня настолько близких людей, которые настолько много обо мне знают, их в ну, единицы в мире, а я вот, ну не ф не пытаюсь найти контакт с этим человеком, который мне близок.
Мгм. Мгм. <laughs>
И вот я, а, пишу: <chuckles> "Привет, спишь?" <chuckles> Вот в таком роде. Вот. И мы в ту же ночь, в тот же, в тот же вечер встретились и в
<laughs>
обо всем поговорили.
Прям, да, слушай, а он с как вообще он отреагировал, по получив сообщение от ти
Это вот, м, это выглядело так, как будто, вот эти 5 лет он ждал, вот когда, вот мы встретимся. Потому что, вот только я написал, он сказал: "Да-да, привет, вс и. Давай встретимся!" И вот мы через полчаса мы уже вместе сидим в кафе, э, заказываем какое-то блюдо и начинаем б болтать как раньше.
<laughs> Ну, здорово, а он рассказал потом, он сам вот тоже думал о том, что он хотел тебе написать или как вот он переживал то, что вы не общались?
Да, мы уже в вместе, э, весь вечер состоялся так, что мы вместе смеялись над этой ситуацией то есть вот, ну, вот как так мы просто 4, там, года, э, не провели вместе из-за какой-то вообще абсурдной ситуации, и каждый смеялся над тем что вот, э, думал то, что он прав или или боялся признать неправоту, или боялся сделать 1 шаг вот всё в этом роде, то что, настолько это глупо.
М.
То что вот какие-то наши заморочки в голове мешают, э, м, воссоединиться с каким-то человеком, который тебе д действительно близок.
Конечно. Ну, слушай, надо полагать, что вот вас вот вообще многое, м, объединяло, да, если вот ты 5 лет думал о том, что, ну, жалко было, что этот человек пропал из жизни, и что вы так вот легко сошлись потом, э, ну значит было что терять, то есть вы за эти 5 лет как-то не разошлись, не потеряли общие интересы.
Конечно! Да. Я в я в принципе думаю то, что вот, э, не не так много людей, которые, действительно, родственные души, э, в в нашем мире, да, с которым которым ты можешь полностью открыться, с которыми можешь, э, все свои секреты, тайны, там, всё своё грязное бельё вывалить перед ними, и они тебя не осудят, а, м, обсудят, так сказать. Вот. А.
Мгм.
Да, поэтому. Не знаю, вот, э, оба были мы, как бы ошарашены тем, что, это, то что мы столько времени потратили. Ну, м мы мгновенно вернулись как будто к той же точке, э, на которой закончили. Вот как будто мы, и, не было этого перерыва.
М. Ну, то есть вы после этого продолжили общаться, да? И ваша дружба, а, была такой же крепкой, как и до того как вы поссорились.
Да, да, мы много времени потеряли, но конечно, а еще бы укрепилось за это время, но, м, да, это, ну я не скажу то, что это прямо вернуло нас максимально, вот как будто бы мы и не переставали общаться, да, но всё-таки, э, контакт был налажен, мы д общаемся и до сих пор продолжаем. И я считаю близким другом этого человека, да.
Ну слушай, да. Это здорово, потому что в принципе, да, вот могло бы получиться так, если бы ты не решился на этот шаг, что вы вообще бы больше не общались.
М, да. Вот у друзей же часто бывают ссоры, да? И как будто мы могли мы и до этого много раз ссорились, как настоящие друзья. Э, всё равно бывают, э, стычки. И мы на следующий день такие: "Да ладно, всё, давай, приезжай ко мне. Всё хорошо." И как будто мы и после этой ситуации должны были так сделать, и могли так сделать, но почему-то мы вот
Мгм. Конечно.
Сделали такой огромный перерыв. 4 года это, да.
Ну да, что-то где бывает так, что давит, наверное, гордость, кто 1, а потом уже слишком долго времени прошло, тоже как-то странно, если что будет, если, а что потом кто подумает, потом как-то руки не доходят, и так всё это вот превращается в годы.
Ну да. Да, вот и, вот, хочу сказать то, что 1 шаг он с самый важный, вот кто его сделает. Потому что, э, в большинстве случаев, э, ну, оба ждут, э, воссоединения, но никто не решается на 1 шаг.
Да, и то, что ты вот рассказал, что уже встретившись, да, када вы эту ситуацию обсуждали, такое вот это понимание, что да какая разница, кто был прав это вообще
М-да.
не имеет значения.
Мы столько столько классных моментов могли прожить за это время! Это же. Мы могли там, не знаю, н на день рождения. Он женился за это время, у него родился ребёнок, мы мы должны были там быть вместе, я, э, я должен быть, там, не знаю, как, э, когда выбирают имя, вот это большое мероприятие, там, ну, у в нашем регионе, э, много день рождений, общих знакомых, мы всегда должны были быть вместе, ну вот.
А. Просто тебе
Из-за какой-то, не знаю, гордости, э, не зн самомнения у каждого, может быть, э, у нас вот разделило это всё.
М. Слушай, а ты вынес из себя какие-то, ну, д из этой ситуации какие-то выводы, уроки, которые вот может быть пригодились в других, в других отношениях?
Конечно, вот я выработал для себя самое главное правило: после каждой ссоры, э, неважно, насколько она была серьезной, м, там, я не зн в возможно, вы даже с близким человеком возненавидели друг друга, но сделай первый шаг максимально быстро. Вот я поссорился, не знаю, со своей девушкой, с отцом, не зн с членом семьи. Вот на следующий день, как бы вот ни было тебе плохо, или обида бы ни сохранялась еще у тебя в голове, в душе, просто приди и скажи, и вот: "Да, у нас это случилось, но я хочу, ты мне дорог, я хочу с тобой, как бы, поговорить об этом". И всё нормализуется в 99 % случаев. Но если не норм не нормализуется, значит, да, ну, какой-то, может быть, разрыв. Но в подавляющем больш большинстве это будет, э: "Да, я тоже тебя понимаю, я тоже был неправ". Вот в таком роде.
М. Ну да, или хотя бы то, что вот, э, может быть, даже если ты не считаешь, что человек был там прав в этой ситуации, всё равно вот этот 1 шаг, и просто напомнить, что да, может быть, мы разошлись во мнениях, ситуации, но ты мне дорог, да. Как бы, в д просто напомнить об этом, ну, ск вдь очень часто в таких ситуациях другой человек тоже может пойти навстречу и сказать: "Да, я там тоже вот не прав или, э, просто потому что кто-то вот переступил вот этот неудобный, сложный порог".
Мгм. Конечно. Да, абсолютно. Да, если вы близкие друзья, близкие люди всегда, всегда вы найдете общий язык. Неважно, какая между вами пропасть, м, случайно образовалась, н но вы всегда найдете общие точки соприкосновения, потому что не просто так вы до этого были близкими друзьями. Потому что вас очень многое объединяло, и это никуда не делось.
Да. Слушай, а были у тебя какие-то вот другие ситуации, когда ты, может быть, ну вот не ссорился, да, а вот как-то медленно вот эта связь исчезала? Какие-то друзья, ну знаешь, там вот, э, м, о, и в общем интересы пропадают так.
Ой, это ведь щас Это прям боль моей души на данный момент, потому что я переехал в другую страну, и мои самые близкие друзья остались, э, у меня на родине. Вот, и я чувствую с каждым днем как эта связь, она она не обрывается, но она становится всё тоньше и тоньше, потому что мы не проводим столько времени вместе, мы не встречаемся, мы не нянчим детей друг друга. Мы как раньше там всякие глупости не вытворяем, которые <chuckles> нас очень сильно объединяют. И как будто вот, мы, конечно, каждую неделю созваниваемся, но всё равно эта связь всё тоньше и тоньше, и я чувствую, что она медленно угасает.
М. <chuckles> Конечно. А ты что-то делаешь, вот, кы как-то укрепителем, может быть, отпускаешь какие-то знакомства, что, ну, слишком сложно, и, да, если нет таких общих моментов, какие-то друзья, может быть, ничего страшного, если они исчезнут из жизни? Или как ты вот к этому относишься?
Нет, я именно выступаю таким, э, м, звеном объединения, я каждый раз всем пишу: "Давайте созвонимся все вместе". У меня многие друзья любят, э, ходить в компьютерные клубы, там чё-то поиграть. Э, я говорю: "Давайте мы соберемся! Вот это пятница, несмотря ни на ни на ни на что абсолютно, то что у нас у всех там дети, или там з заботы, работа, ну мы вот в эту пятницу все вместе соберемся с разных, э, городов, с разных точек мира, и вместе поиграем 2-3-4 часа, посидим, поболтаем, посмеемся как раньше". И зову их к себе. Ну, тяжело щас путешествовать, э, в определенных регионах, поэтому, э, вот.
<chuckles> Да, ну то есть ты стараешься физически в гости их просто приглашать? А вот, э Хм.
Я очень сильно, очень сильно стараюсь. И вот я я думаю, мне самому иногда бывает, н ну такая тяжелая ситуация с жильем, что мне жить негде, н но я думаю: вот если они соберутся ко мне приехать, я все деньги, э, которые у меня есть, я сниму дом, чтобы мы этот месяц вместе вот, э, как раньше, э, жарили шашлыки, там смеялись, э, дурачились, э, шутили друг над другом, там подкалывали. Такая теплота.
<chuckles> А. Ну, слушай, то есть ты готов реально, да, вкладываться прям в это. Чтобы не просто там пригласить в гости, "если будет время там- заходи", да, а вот са воссоздать ту атмосферу, которая вас сблизила. Такие вот ностальгические воспоминания, молодость, и всё, что было интересным.
Да. М, да. Да не то что жертвовать, я готов отдать всё вообще. Вот заберите всё вот, мне вот этот месяц, когда мы будем вместе Как нам было весело, я не знаю, это лучший момент в моей жизни.
Ага. Ну, слушай, здорово, когда такие друзья есть. А, слушай, а они вот как-то способствуют? Они тоже стараются там в гости приглашать или что-то вот придумывать? Или ты видишь разницу в том, как вообще люди относятся к этому?
Да. Мгм. В гости, и М Нет, э, они абсолютно, ну абсолютно также, практически, э, зовут в гости. То есть в любой момент вот скажи: "Я завтра прилечу и буду жить у тебя 2 недели"- никто не откажется. Скажут: "Всё, пожалуйста, приезжай". Э, но Но это всё на словах так. Все говорят: "Да, приеду, да, приеду." <chuckles> Но, э, в м мало кто приезжает. Да, сложно щас собрать всех.
<laughs> На практике сложно, да. <sniffs> Ну, слушай Да, но ведь в такие моменты, они действительно очень важные, да, вот они как они укрепляют. И если даже, если очень хочется сохранить такую связь, но, там, не получается в гости приезжать, и вот таких вот точек соприкосновения всё меньше и меньше, м, ну, такой риск получается, что всё-таки можно как-то растерять немножко друзей.
М, вот да. Вот это у меня в преп превращается практически в фобию. Потому что я я иногда вот, м, даже с утра могу проснуться и сказать: "Мы уже 2 недели ни с ке ни созванивались с ними. Как так?". И я начинаю всем звонить, говорю: "Давайте всё, давайте сегодня созвон все вместе, как раньше." И при приходится там кого-то, э, немножко подкалывать. Говорить, что: "Вот, тя жена не отпускает", или ещё что-нибудь. Но в итоге еще собираемся, да. <chuckles>
<laughs> Да, но <laughs> Ну слушай, наверно, да, это важно, чтоб кто-то брал на себя такую инициативу. Потому что, действительно, во взрослом возрасте это не только время, но еще и там какая-то появляется семья. И всё это в занимает время, и работа. Но ты, я вижу, что ты работаешь <chuckles> активно над этой темой, чтобы не растерять друзей. Здорово, э <laughs>
<chuckles> Я Я всегда на стрёме, всегда готов. Я даже когда последний раз приехал в страну, я сразу 1 раз поехал, 1 делом поехал смотреть ребенка моего друга, потому что это большое событие. П из самолета прям, да.
<chuckles> В приоритете. <laughs> Ну здорово. Слушай, спасибо, что рассказал такую замечательную историю. Было очень интересно послушать.
Мгм. И тебе спасибо, пока.
Всего хорошего.